อ๋อ โอเคเลย แต่ว่าทำไมอะครับ ปกติอะถ้าไปยี่ กับญี่ปุ่นเนาะ ถ้าไปญี่ปุ่นเนี่ย คือส่วนใหญ่อะเขาก็จะมองเป็นว่า อ่า ทริปชวนเพื่อนฝูงบ้าง หรือว่าทริปไปเป็นคู่บ้าง หรือว่าอาจจะไปกับครอบครัวบ้าง อะไรอย่างเงี้ย ทำไมเราถึงแบบว่าเลือกที่จะไปคนเดียวล่ะครับ?
อา ใช่ อย่างที่บอกอะค่ะ ทริปเนี้ยมันเป็นกะทันหันทริปอะ ที่เหมือนเราคิดแล้วเราก็จะไปเลย อะไรอย่างเงี้ย แล้วมันก็ไม่น่าจะมีคนที่สามารถทำแบบนั้นได้ หมายถึง พวกกลุ่มเพื่อน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อา เราก็เลยตัดสินใจว่า "โอเค งั้นก็ไปคนเดียว" อือฮึ
อืม อ๋อ อืม อา อา อา โอเค ก็คือแบบว่าจะไปชวนเพื่อนก็ แหม ทำไมชวนสั้นจัง อะไรแบบเนี้ย คือมันจะถึงแล้วอะเนาะ อ่า เพื่อนก็อาจจะไม่ว่าง ติดธุระทำงาน เราก็เลยตัดสินใจไปคนเดียว แต่ว่าก็ไม่ลังเลใช่ไหมครับ เพราะว่าเห็นว่าเราเนี่ยก็ ส่วนตัวเป็นคนเดินทางคนเดียวบ่อยอยู่แล้วเนาะ แล้วญี่ปุ่นก็ค่อนข้างปลอดภัยด้วย อา เราจะไปดูซากุระ อืม
ถูกค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ถูกต้อง ใช่ค่ะ ก็คือเรา แพลน ว่า เออ เราจะไปดูซากุระ จะต้องไปให้ได้ แล้วก็จะไปเจอให้ได้ เพราะว่า อา เราก็เคยไปโตเกียว ไปโอซาก้า ไปอะไรพวกนี้มาหมดแล้ว ฮอกไกโดเราก็ไปดูมาหมดแล้ว ก็เหลือฟุกุโอกะโซนนั้นที่ยังไม่ ยังไม่เคยไป แล้วก็ อา ซากุระมาช่วงนั้นพอดี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อา อืม อา โอเค อืม ซากุระด้วย อ่า โอเค อาจจะไม่แบบว่า อา ไม่ไปโซนในเมืองมากแล้ว อาจจะไม่แบบไป ฟ เอ่อ ชอปปิง หรือว่าเน้นของกินเนาะ ก็คือตั้งใจเลย แล้วแบบเนี้ยครับ ทริปฉุกละหุกแบบนี้ เอาจริง ๆ นะ ถ้าแบบว่ามันจะมี ตัวเลือกเราจะน้อยไหมล่ะครับ? ในเรื่องการจองที่พัก อะไรแบบเนี้ย เพราะมันเหมือน เป็นเหมือนเทศกาลด้วยอะสิตอนนั้นน่ะ
ใช่ ก็เลยเลือกตรงนั้น

เออ ประมาณ 6 วัน 6 วัน 7 วัน ประมาณเนี้ย
อา ก็คุ้มอยู่นะ ก็แบบว่าใช้ชีวิตคนเดียวเลย ไปเที่ยวแบบว่าตามสบาย อะไรอย่างงี้เลย แล้วแบบนี้อะครับ มันจะมี มันมีเหตุการณ์อะไรไหมครับที่เราแบบว่า เอ่อ มันเกินคาดอะครับ? อาจจะเป็นในแง่บวก หรือแง่ลบก็ได้ อาจจะเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึง อะไรอย่างเงี้ยครับ
จริง ๆ แล้วอันเนี้ยค่ะ ต้องบอกว่าเราประทับใจ ที่เราบอกว่า เอ่อ เราประทับใจรอบนี้ เพราะว่าเราได้ไปแบบ ไปดูบ้านนินจาอะค่ะ <chuckles> คือ อา ไม่ ช มัน มันไม่เชิงว่าบ้านนินจาดีกว่า ต้องบอกว่ามันเป็นวัดอะค่ะ ที่เหมือนกับว่าสมัยก่อนน่ะมี เคย เหมือนพวกโชกุน อะไรอย่างเงี้ย เขามาอยู่ แล้วเขาก็จะเหมือนมีแบบห้องลับ มีแบบ คือเหมือนที่เราเห็นในหนังนินจา อย่างงั้นน่ะ แบบมีห้องใต้ดินเชื่อมไปห้องนู้น ห้องนี้ อะไรอย่างเงี้ย เอ่อ แล้วก็แบบมีแบบห้องใต้หลังคา มี เอ่อ ช แบบสไตล์นินจาเลยอะค่ะ อย่างงั้นเลย ใช่
อุ๊ย! ดีจังเลย อืม อา อืม ๆ อา อะฮะ อุ๊ย! อันนี้ อันนี้แบบว่า เอ่อ เอ่อ เป็นบ้านจริงที่เขาเคยมีนินจาอยู่ในอดีตเลยไหมครับ หรือว่าอันนี้แบบว่าสร้างมาแบบว่าเป็นนักท่องเที่ยว สำหรับการท่องเที่ยว?
มันเป็นบ้านจริง เป็นบ้านโบราณค่ะ ที่สมัยก่อนแบบเหมือนเขาเป็นบ้านขุนนางอะ แล้วก็มีพวกโชกุน ใช่ไหมคะ แล้วก็เหมือนพวกนิน จา อย่างเงี้ย เขาก็ต้องแบบมาคอยอารักขานู่นนี่นั่น อะไรอย่างเงี้ย เออ
โอ้โฮ ดีจัง อ้อ อืม อา อุ๊ย ดีจังเลยอะครับ แล้วคือเคยเห็นใน เอ่อ บางทีก็จะมีคลิปใน เอ่อ ในตาม social บ้างอะเนาะ แต่ว่าเป็นบ้านนินจา แต่ว่าอันนั้นน่ะ ก็ ด อาจจะดูเหมือนแบบว่าเป็นการทำเพื่อการท่องเที่ยวมากกว่า เหมือนเป็นการแบบว่ามีการแสดง มีการเตรียม มีอะไรแบบเนี้ยเนาะ แต่อันนี้ก็แบบว่าได้ไปดูของจริงเลย รู้สึกว่าดีมาก ๆ แล้วเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศในบ้าน มันมีอะไรที่แบบเราเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่า แหม มีมนต์ขลัง หรือว่าเรารู้สึกถึงอะไร บรรยากาศอะไรอย่างงี้ บ้างไหมครับ?
อะฮะ

จริง ๆ เราว่า ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เที่ยวง่ายอยู่แล้วอะค่ะ ไม่ ไม่น่าจะต้องเตรียมตัวเยอะ คือกลับกลายเป็นว่าเรารู้สึกว่า ถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองเที่ยวต่างประเทศคนเดียวก่อนครั้งแรก ก็คือเนี่ยแหละอาจจะต้องไปญี่ปุ่น <chuckles> เพราะว่ามันดูแบบค่อนข้างปลอดภัย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อา แล้วก็ไม่ ไม่ยาก เพราะว่าการ การสาธารณะ อะไรอย่างเงี้ย ของเขาค่อนข้างดี
อืม อ๋อ อือ ๆ หรือว่า อา อา โอเค คือระบบขนส่งมวลชนอะไรเขาก็ดีเนาะ เอ๊ะ อย่างงี้มันต้อง อาจจะต้องเลือกเป็นเมืองที่ง่ายด้วยไหมครับ หรือว่าจริง ๆ ก็เมืองไหนก็ได้?
ใช่ อ๋อ ก็อาจจะใช่ค่ะ ถ้าเกิดว่าไปครั้งแรก อาจจะไปเมืองใหญ่ก่อน แบบพวกโตเกียว อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าพอเป็นเมืองใหญ่อะ มันก็มีโอกาสที่คนเขาจะเข้าใจภาษาอังกฤษได้เยอะกว่าพวกเมืองเล็ก ๆ อา เพราะว่าพอเป็นเมืองเล็ก ๆ โอกาสที่เขาจะฟังภาษาอังกฤษได้ มันค่อนข้างยาก เราก็ต้องใช้ภาษามือกันเยอะนิดหนึ่ง แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสื่อสารไม่ได้นะคะ ภาษามือมันก็สื่อสารได้ เพราะว่าเขา เหมือนเขาเตรียมพร้อมมาหมดแล้วอะ สำหรับนักท่องเที่ยวอะ แบบ "อ๋อ ถามราคาเหรอ?" เขาก็มีเมนู ที่เขาก็ชี้ตัวเลขได้ว่า เออ นี่คือราคานี้ อย่างเงี้ย เออ หรือว่าแบบ อา อาหาร ใช่ "หรือแบบอาหารเธอจะเอาเผ็ดเหรอ?" เขาก็จะมีรูปให้เราชี้ว่า เออ เอาอันไหน อะไรอย่างเงี้ย มัน มันก็จะแบบ
อือ อ๋อ อือ ๆ ๆ อืม อา เขา อืม มี อา ๆ อ๋อ อา ๆ เขาก็คุ้นเคยกับนักท่องเที่ยว อืม อืม
ไม่ ไม่ได้ยากเกินไปอยู่แล้วอะค่ะ อืม